คือแบบ โอ้โฮ มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาอีกแล้วครับ แล้วก็ เอ่อ ระบายด้วยครับ ชอบแบบ อืม มีอะไรมารบกวนน่ะครับ <tsk> รบกวนสมาธิอะครับเวลาที่แบบว่า เออ เรากำลังมุ่งมั่นแล้วนะ เราแบบว่า เอ่อ เตรียมพร้อมแล้วนะแบบ เออ พร้อมจะทำได้แล้วนะ เหมือนทำแบบตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างเงี้ยครับ มันก็จะแบบมีอะไรมารบกวนตลอดเลยครับ
ครับผม อืม ครับ อ๋อ ก็คือปัญหาในตอนเนี้ยจริง ๆ แล้วคือ แบบเราอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ย แต่ว่าพอดีมันมีสิ่งรบกวน รวมไปถึงสิ่งเร้าจากภายนอก อะไรอย่างเงี้ย เข้ามารบกวนเราอยู่เสมอ ใช่เลอะ ใช่ไหมครับ? แบบรบกวนอยู่ตลอดเวลาทำให้เราแบบจดจ่อได้ไม่นาน อย่างงี้นะครับ เอ่อ
ใช่ครับ ใช่ ใช่เลย
อยากจะถามว่า ส่วนใหญ่แล้วอะครับ ไอ้สิ่งรบกวนเราเนี่ยมันมาจากคน หรือว่ามันมาจากธรรมชาติ หรือว่ามันมาจากอะไรเหรอครับ?
ถ้าส่วนใหญ่อะผมว่า น่าจากในหัวผมเอง ส่วนใหญ่เลยอะครับ ประเด็น เอ่อ ตัวการหลักน่าจะเป็นจากหัวผม แล้วพอเหมือนว่ามี เอ่อ สิ่งอื่นมารบกวนเพิ่มอะ มันก็เลยทำให้ว่า เราเหมือนว่า เราหาเหตุผลที่จะหยุดทำอันนั้นอยู่แล้วอะ มันก็เลยไปให้เหตุผลว่า เออ ควรจะหยุดได้แล้ว ยกตัวอย่าง ใช่ไหมครับว่า เออ วันเนี้ยตั้งใจแล้วล่ะว่า ว่าจะทำงาน เออ เหมือนตอนแรกอะตั้งใจไว้แล้ว โอ้โฮ มุ่งมั่นเลยเหมือนไฟเต็มที่แล้ว เออ ถึงเวลาแล้วเหมือนว่าปรับเวลานอนเรียบร้อยแล้ว เตรียมทำงานเรียบร้อยปุ๊บ แฟนดันตื่นขึ้นมาครับ แล้วก็แบบว่า ประมาณว่าแบบ เอ่อ ขอร้องเถอะแบบ เอ่อ เก็บโต๊ะหน่อย อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามัน มันจะรู้สึกหนักหน่วงกว่าครับ เนื่องจากเขาเป็นต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ย พอเขาแบบว่า เอ่อ เหมือนแบบ please มันแบบ มัน มันแบบ โอ้ รู้สึกแย่ ตอนแรกว่า เฮ้ย เดี๋ยวฉันจะทำงานนะ เออ แล้วก็แบบว่า เหมือนจัดสรรเวลาปันส่วนของเราเรียบร้อยแล้ว ฉันทำงานก่อน แล้วเดี๋ยว เออ ฉันก็ค่อยไปเล่นเกม อะไรอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่า เออ <tsk> เก็บโต๊ะก่อนก็ได้ ไรเงี้ย เออ เราก็ โม ตอนแรกเรากะไว้แล้วว่า โอ้โฮ คงไม่นานหรอก อะไรอย่างเงี้ย แต่กลายเป็นว่า เกือบชั่วโมงหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ น่าจะเกินชั่วโมงด้วย อะไรเงี้ย เออ มันก็เลยแบบว่า โอ้โฮ เออ เล่นเกมสักหน่อยดีกว่า แล้วก็ ก็แบบ เออ เหมือน เหมือนให้รางวัลตัวเองเสียหน่อย แล้วค่อยมา มาเริ่มทำงาน อะไรเงี้ย อื้อฮือ ใช่
อ๋อ อืม ครับ อา ๆ ครับ <chuckles> อืม ๆ ครับ <chuckles> อา ครับ อืม ๆ อ๋อ ครับ พอจะเข้าใจ อืม คือจริง ๆ แล้วในเรื่องเนี้ยอยากจะ เอ่อ แนะนำประมาณนี้ก่อนนะครับ ก็คืออย่าง อย่างแรกเลยอะ ให้พยายามมีการวางแผนตารางประจำวันไปเลยอะครับ ในล็อกเวลาที่แน่นอน แล้วก็เราอาจจะเพิ่มล็อกเวลาที่แบบพักผ่อน หรือว่าเวลาว่างชดเชย เอ๊ย ทดเอาไว้ อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่น เราอยากจะทำสิ่งนี้เสร็จอะ แล้วตอนที่จะเปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นเนี่ย เราอาจจะเอาเวลาพักคั่นเอาไว้ประมาณ 15 นาที ถึง 30 นาทีอย่างงี้ก็ได้อะครับ แล้วพอถึงเวลาจริง ๆ อะ ต่อให้มีอะไรมารบกวนน่ะก็แนะนำว่า อยากจะให้พยายามทำตามตารางเวลาของเราไว้ก่อนเลย ส่วนอย่างคุ้ยคุณบอกว่า เออ มันต้องเก็บโต๊ะนะ อะไรอย่างเงี้ย บางทีอะสิ่งที่สำคัญ ก็คือ เอามันไว้ ไว้หลังเลยก็ได้อะครับ เพราะว่าตอนนั้นน่ะเนื่องด้วยมูดก็มา อารมณ์ของเราก็มา ความตั้งใจของเราในการทำงานมันก็มาแล้วอะ สิ่งสำคัญก็คือ ควรจะต้องทำตามแผนอะ ที่ให้เอาไว้ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ไม่งั้นน่ะจะกลายเป็นว่า ก็จะโดนรบกวนจากสิ่งอื่น ๆ อยู่ตลอดเวลาเลย มันก็เหมือนแบบเราทำตามแผนไม่ได้สักทีเนาะ เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่า พอจัดแผนขึ้นมาแล้ว พยายามทำให้ตัวเองทำตามแผนให้ได้มากที่สุด ถ้าเกิดเราต้องเอาเวลาไปทำสิ่งอื่นน่ะครับ ค่อยทำในตอนช่วงเวลาที่เราอะแบ่งเอาไว้แล้วว่า อันเนี้ยมันคือช่วงเวลาพักเนาะ เราก็มาทำสิ่งอื่นแทน อย่างงี้ก็ได้อะครับ ก็แนะนำว่า พยายามแบบทำตามแผนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ได้นะครับ
อืม อืม อ๋อ พอคุณอธิบายแบบนี้แล้วก็ เออ เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอะ เออ มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ ด้วยอะ มันเหมือนว่าพอรบกวนปุ๊บ แล้วเราก็ชอบแบบไป ไปทำอย่างอื่น มันเหมือนว่า เออ แรงจูงใจมันหมดไปแล้วอะครับ
อืม ครับ
ทีเนี้ย มันเหมือนว่า พอบางทีอะ มันชอบแบบ อันเนี้ย ตอนเนี้ยผมอะ แพลน เรื่องงานไว้เรียบร้อยเลยนะ เวลางานอะครับ แต่ว่าเหมือนว่า พอมันจะชอบโดนเกินเรื่องอย่างอื่น อย่างเงี้ย มันเหตุการณ์ มันคล้าย ๆ กันเลยครับ มันเหมือนว่าผม แพลน ไว้แล้ว ว่าเตรียมไว้แล้วว่า เดี๋ยวเราจะทำอันนี้นะ เออ ในช่วงเวลานี้นะ แต่ว่ามันก็ชอบมีแบบสิ่งอื่นมาคั่นเวลา เหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่างเงี้ยครับ มันชอบแบบชอบมีเรื่องไม่คาดคิดเหมือนว่า ยกตัวอย่างอะครับ เออ ผมอะตั้งใจไว้แล้วว่า เดี๋ยวผมอะจะซื้อ ของชิ้นหนึ่ง อย่างเงี้ย อืม เพื่อมา มาทำงาน แต่ว่าพอไปถึงแล้ว มันกลายเป็นว่าถูกรบกวนน่ะครับ ว่าแบบว่ามันมีความ ย ยั่วยวนใจอย่างอื่นน่ะมาทำ ล ให้เราแทน ยก อ ถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกสถานการณ์น่าจะเข้าใจง่ายกว่า ผมอะตั้งใจว่าผมอะจะซื้อไมค์ เพื่อเอา มาเรียนด้วย มาเรียนเพื่อว่าทำซาวนด์เอฟเฟกต์ของเกม ตอนนี้ผมรู้ รู้สึกแล้วว่า "เฮ้ย! ผมกลับไปทำ 3D ไม่ได้แน่เลย" ไม่งั้นมันก็จะแบบ <tsk> วนพยายามที่แบบจะกลับไปทันอยู่งั้นน่ะ ทั้งที่ไม่ได้ก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะ เหมือนน่ะ มันก็ไม่ ไม่ได้ไปไหนสักทีอะ เออ แล้วทีนี้ผมก็เลยว่า จะเปลี่ยนแล้ว เออไปเรียน sound effect for game ดีกว่า มันไม่น่าจะมีปัญหาจากโรคที่เราป่วย อะไรเงี้ย เพราะว่าโรคที่เราป่วยมันก็ทำให้เราแบบเริ่มไม่ได้สักที ก็เลย แต่ว่ามันก็มีประเด็น คือแบบว่า มันไม่ได้คาดคิดจริงอย่างว่ามันจะมาอะครับ ไอ้ 12.12 อะ กลายเป็นว่ารู้สึกว่า ตอนแรกเรากะว่ามันไม่ลดอยู่แล้วอะ มันกะ <tsk> แพลน ไว้แล้วว่าจะไม่ซื้อเมาส์ อะไรอย่างเงี้ย มันลด มันลดแบบ
อืม ครับ อา ครับ อืม ครับผม อะฮะ อืม ๆ อ๋อ ครับ เออ ครับผม <chuckles> อ๋อ ครับ
มัน มันทำให้รู้สึกว่า "เฮ้ย! ซื้อก่อนดีกว่า ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรู้สึกแย่กับตัวเอง" เพราะว่าผมเป็นคนขี้งกมากไง แบบงกแบบสุด ๆ เลยอะ แล้วพอเหมือนว่า เห็นแล้วแบบ "เฮ้ย! เออ เราก็ทำงานมาเหนื่อยนะ เออ อนาคตไว้ก่อนก็ได้" อะไรเงี้ย ปกติก็ไม่ค่อยมีอนาคตอยู่แล้ว ก็ ด ก็ไม่น่าจะเป็นไร อย่างเงี้ย เออ ก็เลยแบบว่า <tsk> เออ เอาเมาส์ก่อนดีกว่า เพราะแบบเหมือนเอา เป็นคนเอาความสุขเป็นที่ตั้งอะครับ ทุกลัด เรื่องมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะยากไปหมดเลยครับ
อืม ๆ ครับผม อือฮึ อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับ อ๋อ จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณเป็นน่ะครับ ก็คือแบบเอาความสุขเป็นที่ตั้งอะ ในเรื่องของการใช้ชีวิต ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับ มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่อะไรเกินไปนักอะครับ เพราะว่า เอ่อ อย่างที่คุณบอกเนาะ พอเห็นมันลดราคา มันซื้อมาเนี่ย แล้ว แล้วคาดว่าคุณน่าจะมีความสุขกับมันด้วยใช่ไหมครับ ในของชิ้นนี้อะครับ?
ใช่ มีความสุขช่วงหนึ่งครับ มันจะเป็นแบบช่วง ๆ พอ พอได้ใช้ เอ่อ ได้เล่นเกมเงี้ย มันก็แบบ "เฮ้ย โอ้โฮ ดีจังเลย ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมา" อะไรอย่างเงี้ย มัน เพราะว่ามัน มัน <tsk> มันมีเหตุผลของมันไง คือว่าตอนนะ ก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นปัญหาเพราะเมาส์ด้วย เอ่อ แล้วก็หูฟังด้วย แต่ว่าเราอะหา หาทางออกไม่เจอว่า มันเป็นที่ไหน คือว่าเมาส์อะมีส่วนอยู่แล้ว เพราะว่ามันไม่สามารถเล็งได้ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนมันต้องกระเถิบถอยหลัง แล้วก็ยิงทีหนึ่งถึงจะโดน อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหูฟังอะ ที่เราซื้อมาอะ ตอนแรกคิดว่า "เฮ่ย มันไม่ได้คุณภาพ" แต่ว่ามันกลายเป็นว่า มันเหมือนว่ามันเป็นแบบ เออ รอบทิศทางอะ คือเราไม่รู้ไง มันก็เลยหะ เราก็เลยหาจุดคนที่เดินมาหาเราไม่เจอ อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นที่หูฟัง แล้ว อ้าว ตอนเนี้ยก็ไป setting แล้ว เพราะตอนแรกมันหงุดหงิดอะจากเมาส์ ก็เลยหา หา คิดอะไรไม่ออก แต่กลายเป็นว่าพอหลังจากเล่นเสร็จเราก็รู้สึกว่า "เฮ้ย โอ้โฮ ช่วงนี้เราปรับเวลานอนได้แล้วอะ แม่ง <tsk> เฮ้ย อยากเรียนจังเลยอะ เออ อยากหา หาสกิลเพิ่มอะ" เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่า งานมันมั่นคงหรือเปล่าครับ ก็เลยแบบ เออ ช่วงเนี้ยมัน มันมีรายได้จากงานด้วย อะไรเงี้ย มาเลี้ยงดูตัวเอง แล้วก็มีเงินเหลือด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า เฮ้ย อยากเอาไปเรียน อยากไปต่อยอดในอนาคตอะครับ
อา ครับ อืม ๆ อา ชรับ อืม ครับ อืม ๆ อ๋อ ครับ อา ครับ อืม โอเคครับ จริง ๆ แล้วสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ กำลังเผชิญในเหตุการณ์ที่เล่ามาให้ฟังเนี่ย ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดไปก็ได้อะครับ เพราะว่าบางทีอะ เราไปเจออะไรที่มันทำให้เรามีความสุขจริง ๆ อะ มา มาขัดแผนการเรา อะไรอย่างเงี้ย ก็คิดเสียว่า เฮ้ย อย่างน้อยอะเราก็แลกมาด้วยความสุขที่แบบเราได้รับจากสิ่งของสิ่งนั้น ๆ อะมาเต็มที่ ทีเนี้ยเราค่อยจัดคิวมันมาไว้คราวหน้าก็ได้ แล้ว ทีเนี้ยครับคุณก็ เออ พอคราวหน้ามาถึง คุณก็ให้ซื้อมันได้เลย อะไรอย่างเงี้ย โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องไปรู้สึกผิดใน ใน ในช่วงเวลาก่อนหน้าก็ได้ เพราะว่า เอ่อ ด้วย ด้วยจังหวะเวลา อะไรอย่างงี้เนาะ บางทีความสุขอะมันก็มาก่อน มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบ ส ที่แย่นักอะครับ ทีเนี้ยเราก็อาจจะตั้งเป้าไว้เลยเนาะว่า ไอ้สิ่งเนี้ย คราวที่แล้วมัน ค ถูกขัดจังหวะในการซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะ ครั้งเนี้ยเราต้องซื้อมันให้ได้ อันเนี้ยให้ตั้งเป้าเอาไว้เลย ให้เป็นอันดับ 1 เลย ต้องซื้อแม้ว่าจะมีอะไรมาขัดมันแล้วก็ตาม ส่วนถ้าเกิดว่า อยู่ดี ๆ มีสิ่งของที่อยากจะได้ขึ้นมาอีกอะ ก็แนะนำว่าให้จัดไว้เป็นอันดับที่ 2 ก็ได้อะครับ พอซื้อสิ่งนี้แล้วเนี่ย โอเค เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราจะซื้ออีกอะ เราค่อยซื้อสิ่งอันดับ 2 อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะพอแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่บ้างอะครับ
อ๋อ เออ ใช่ ๆ ผมไม่เคยเอา เอาของที่ตัวเอง ที่ต้องการอะไปไว้ เหมือนว่าไปจัดอันดับเลย ผมจะจัดแค่อันดับแรก เหมือนว่า เออ ตอนนี้ฉันอยากซื้ออันนี้นะ เหมือนว่าอยากจะซื้อไมค์ เออ แต่ไมค์มันราคาสูงไงมันก็เลยต้องเก็บ อะไรเงี้ย เออ เกือบ สองหมื่น อะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่า เออ มันก็เลยทำให้มันน่ะ ถูกเลื่อนไปตลอดเลยอะ เพราะว่ามันชอบมีสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ต้องการ อะไรอย่างเงี้ย อย่างตอนที่ผมบอกอะ 12.12 อะครับ เหมือนว่าผมอะซื้อของให้ตัวเองเสร็จแล้ว ใช่ไหม มันก็จะแบบ เฮ้ย กลัวคนอื่นรู้สึกแย่อะ เออ กลัวแฟนรู้สึกแย่ กลัวแมวรู้สึกแย่ ก็เลยกลายเป็นว่า อา ซื้อของให้คนอื่นไปด้วย ชดเชยความรู้สึกผิดตัวเอง อะไรเงี้ยครับ
อา ครับ อืม ๆ ครับผม อ๋อ ครับ อือ อือฮึ อ๋อ ครับ อืม ๆ ๆ พอ พอจะเป็นเรื่องเข้าใจได้อยู่อะครับ บางทีเราอยากจะชดเชย อะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกไปอะครับ บางทีถ้าเราพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไร ให้เอาไว้ครั้งหน้า เพียงแต่ว่าครั้งหน้าอะ ให้เราเอาไว้เป็นเลข 1 เสมอเลย ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ห้ามปัดมันเป็นเลข 2 ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากได้ ให้ใส่เอาไว้ที่เลข 2 เลข 3 เลข 4 แทนก่อนจะดีกว่าอะครับ ก็จะทำให้เราสามารถแบบ สุดท้ายก็จะซื้อของได้ตามที่เราต้องการ ตามเป้าหมายของเราได้น่ะครับ
อืม โอเค ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่า ผมจะจัดการกับ <tsk> การแจ้งเตือนของมันยังไงดี? คือตัวผมอะจัดการได้แล้ว แบบว่ามัน ถ้ามันมีโปร อะไรเงี้ย แต่ว่าตัวแฟนผมอะเขาก็จะชอบบอก ขนาดว่ามันมีแค่ 2 แอปนะสำหรับเขา แล้วก็มีแอปเดียวที่มันมีโปร อะไรอย่างเงี้ย อือ คือเหมือนว่า เอ่อ ม มันมีแค่ลาซาด้า อะไรเงี้ย ที่ว่าแบบ เอ่อ สื่อสารภาษาอังกฤษกับเขา อะไรเงี้ย เอ่อ ค แอปหนึ่งเขาก็เลยลบทิ้งไป แต่ว่า <tsk> เขาก็จะชอบบอกเรา อะไรเงี้ย แบบ มันเหมือนว่าเขา เหมือนว่าน้ำเสียงเขา มันแบบ เขาดีใจอะ เออ เหมือนว่าเขาตื่นเต้น อะไรอย่างเงี้ย "โอ้โฮ มี มีโพรโมชันมาด้วย" แล้วก็แบบว่า "โอ้ ลดราคา ซื้อไหม ซื้อไหม?" แบบว่า "เฮ้ย ซื้อเพิ่มอีกนิดหนึ่งอะเราจะได้แล้ว" เฮ้ย อีก อีกนิดหนึ่งอะ มันอีกนิดหนึ่งตลอด เลย มันแบบ มันเหมือนว่า มันจะนิดหนึ่งไง อืม ก็เลยแบบว่า เออ เป็น เป็นการรบกวนที่แบบ เออ ค่อนข้าง ค่อนข้างแบบ เออ ใหญ่หลวง แล้วเราก็แบบว่า เออ ขี้เกรงใจอยู่แล้ว เงี้ย เราก็แบบไม่ค่อยอยากจะขัดเขาเท่าไร เห็นเขามีความสุข เออ มันก็เลยแบบว่า เออ ค่อนข้างจะรบกวนหนักอยู่เลย แต่ว่าทีนี้ <tsk> ควรจะแก้ไขปัญหายังไงดี? กำลังคิดอยู่ กับสิ่งที่คุณบอกอะครับ เหมือนว่าจัดลำดับ แต่ว่าเราจะไปจัดลำดับกับเขายังไงนี่สิ? อืม
อา ครับ อืม ครับ อ๋อ <chuckles> โอเคครับ อืม เอ่อ จริง ๆ แล้วเราอาจจะบอกเขาก็ได้อะครับว่า เออ ตอนเนี้ยเรา เรามี มีแผนอะไรอยู่ กำลังจะทำอะไร? แล้วแบบตรงนี้มันน่าจะเกินงบอะ แบบขอเวลาหน่อยได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย แบบเลื่อนไปเป็นครั้งหน้าได้หรือเปล่า? หรือไม่ก็ จริง ๆ แล้วอะ ของบางชนิดที่มันมีการลดราคาแล้วอะครับ มัน อา น่าจะมีการลดราคาอีกในครั้งหน้า ๆ ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบ บางทีอาจจะรอหน่อยก็ได้ อย่างเงี้ยครับ ก็พยายามบอกเขาว่า เออ ไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสการตลาดนะ จริง ๆ แล้วใน 1 เดือนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีโพรโมชันลดราคาประมาณ 2 ครั้งด้วยซ้ำไป ครั้งแรกก็ประมาณว่า เลขเบิ้ล อย่างงี้เนาะ วันที่ 1 เดือน 1 2 เดือน 2 อย่างงี้ใช่ไหม อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพวกงานเทศกาลต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย โดยเฉพาะถ้าเกิดว่า เอ่อ เดือนธันวา อย่างเงี้ย ก็จะมีทั้งคริสต์มาส มีทั้งปีใหม่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มี 12.12 เงี้ยด้วย กลายเป็น 3 ครั้งด้วยซ้ำไปอะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกให้เขาว่า เออ รอหน่อยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย พอจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะครับ?
อืม น่าจะเป็นไปได้อยู่ เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวต้องเอาคำพูดนี้ไป ไปใช้เลย ต้องคำพูดนี้ เลย ดูเป็นทางการมากเลย ถ้าผมไปพูดนะน่าจะไม่ค่อยเชื่อมั่น เท่าไร ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ว่า เออ มารับฟัง แล้วก็ โอ้โฮ ช่วยหาแนวทางแก้ไขเยอะแยะมากมายเลยครับ
ครับผม <chuckles> โอเคครับ ครับผม ยินดีมาก ๆ เลยครับ แล้วก็หวังว่าแผนการที่วางเอาไว้ น่าจะไปปรับใช้ แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ สวัสดีครับ
ครับ